Hallo, ähm, Weihnachten steht ja grad wieder vor der Tür und ja, das ist ja so ‘n bisschen lästiges Thema, würde ich sagen, weil da kommt ja die ganze Familie zusammen, du kennst es ja wahrscheinlich auch. <chuckles> Ja, danke, danke. <giggles> Ähm, genau, dann kommt ja die ganze Familie wieder zusammen und wie wie man‘s so kennt, man versteht sich jetzt vielleicht nicht mit allen Familienmitgliedern so gut und da ist ja dann auch immer, ähm, wie soll ich sagen, so ‘ne aufgesetzte Stimmung. Ja, und grad, was so die älteren Mitglieder der Familie angeht, da unterscheiden sich halt so die Ansichten, Werte und Traditionen und so doch schon ganz schön von, ja, sagen wir mal, den jungen Leuten wie mir. Ähm, ja, also, wenn ich da ein Beispiel geben darf, ne, ich komme aus Bayern, wie man vielleicht hört <chuckles> und in Bayern ist ja so Bier Grundnahrungsmittel, ne? Es geht nix ohne, da wird gleich sogar fast mehr Bier als Wasser getrunken. Ähm, und das ist halt so ‘ne Sache, dass ich gerade die Älteren in meiner Familie da quasi dann auch, äh, so, ja, ich sage mal, die ganzen Feste wie Weihnachten, Geburtstage dann auch immer nutzen, um sich zulaufen zu lassen und das ist halt irgendwie gar nicht mehr meine Welt. Also, das ist habe ich so als Jugendlicher auch gemacht, aber irgendwann festgestellt: „Okay, ne, das ist, äh ist irgendwie nicht so meins“, und ja, da gibt‘s dann immer wieder Reibereien, weil, ne, in Bayern muss man das machen so, sonst zählt man nix, da wird da sich dann auch gern über einen lustig gemacht, wenn man so alkoholfrei trinkt. Ja, und das nervt einfach so ‘n bisschen, ne, dass diese, ja, Tradition in meiner Familie, obwohl sie halt ultraschlecht für einen ist, dass, ja, die irgendwie da, so zwingend fortgeführt werden will von den ganzen Alten meiner Family und die, ja, Werte quasi d als junger Mensch, ähm, da gar nicht so richtig beachtet werden so und eher sich so ‘n bisschen drüber lustig gemacht wird. Und ja, da wollte ich einfach mal mit dir drüber reden, wie du das so siehst, ähm, und ob du vielleicht da Ratschläge hast, wie ich da beim an Weihnachten denn damit umgehen soll?
Hi. Mhm. <chuckles> Lästig. <laughs> Gutes Wort. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm, absolut. Mhm. <chuckles> <chuckles> <laughs> Mhm. Ja. Mhm. Hm. Mhm. Mhm. Mhm.